À, thật sự bây giờ mình cũng, ơ, không phải là còn nhỏ nữa, nói chung là cũng 30 rồi, nên là cách cư xử cũng, ơ, cũng cũng không còn, kiểu, như ngày xưa, thí dụ mà ai nói mình đi, mình sẽ gây gổ lại, mình mình, ờ, mình gông cổ lên mình cãi chẳng hạn đi. Nhưng còn bây giờ, kiểu như, mà ai nói gì mình á thì mình cũng, ơ, cười cho qua thôi, nói chung là ừ, nói chung là tại mình cũng biết á, thí dụ mình nổi nóng mà, đúng hông? Thì thí dụ mà nói chuyện với người khác mà trong lúc mình đang nóng giận á, thì sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ nè, kết thúc mối quan hệ một cách nó rất là, à, chua chát đi chẳng hạn, ừ. Nói chung là cũng người thân nói không à, nên là cũng hông dám nói gì nhiều, đúng rồi. Ừm.
Ừm. Là mặc kệ hả? <chuckles> Đúng rồi. Ồ, đúng, mình hiểu. <chuckles> Đúng rồi, nên hầu tại vì hầu hết cũng là người thân người ta quan tâm đến cái cuộc sống của mình thôi mà, nên là thôi thì cứ dĩ hòa vi quý. <chuckles> Thế thì khi mà mọi người nói nhiều về cái việc là t cái, ơ, tình hình của bạn như thế thì có bao giờ bạn cảm thấy hối hận không? Bạn cảm thấy hối hận vì mình lại chọn về nước chứ không phải là định cư ở lại không? Bởi vì như là bạn đi du học, đi ở một cái môi trường nước ngoài như vậy thì chắc chắn là cái việc mà đánh giá cái người khác đánh giá mình về cái việc mình thay đổi ấy nó sẽ không có hoặc là nó sẽ rất là ít.
Đúng rồi, ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm. À, thật ra đúng rồi, ở nước ngoài mà, à, thí dụ mà nhất là Canada đi, thì, à ờ, ai t ai ai ai ai cũng có việc của mình, có cuộc sống mình, hổng có ai mà dành thời gian để nói chuyện về người khác luôn, đúng hông? Nhưng mà ở Việt Nam mình nó khác, thì người ta đến những người mà người ta ta người ta có thói quen như vậy á, nói chung là mình cũng hiểu, <laughs> nó hiểu cái văn hóa như vậy.
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, nó nó là cái văn hóa của của Việt Nam mình rồi ấy. <laughs>